หมายถึงที่เป็นเนื้อสัตว์ถูกไหมครับ? ที่ไม่มีส่วนเนื้อแทรก เอ่อ
อืม ที่เป็นของ ที่เป็นเนื้อวัวอะค่ะ แล้วมันไม่มีแบบว่าพวกลาย ๆ พวกอะไรอย่างเงี้ย
เออ เออ ส่วน ส่วนตัวนะครับ มองว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำ จะทำการไหนอะ จะมี จะทำยังไง ก เราจะเลือกส่วนไหนที่ดีที่สุดอะ เราต้องมีประสบการณ์ หรือมีความเกี่ยวเนื่องกับมันน่ะ อย่าง อย่างผมเนาะ ส่วนตัวเป็นคนที่ทานหมูกับเนื้อไก่บ่อย ถ้า ถ้านื้อวัวก็จะมี
อืม ๆ อ๋อ แต่ถ้าเหมือนเนื้อวัวไม่ค่อยใช่ไหม?
โอกาสเป็นบางครั้งคราว งี้ดีกว่าครับ เป็นโอกาสพิเศษหรือเราอยากแบบอยากกินจริง ๆ เบื่อแบบหมูกับไก่และ เราก็จะมีการไปเลือกเนื้อที่ ที่แบบ เอ่อ จะ จะเป็นลักษณะตามความคิดของเราว่า เอ่อ มันต้องมีลายเนื้อแทรก อย่างเงี้ยครับผม
อืม ๆ อ๋อ ก็คือส่วนตัวชอบแบบว่าลายเนื้อแทรก อะไรงี้ใช่ไหม? ไม่ว่าจะทำแบบว่ากับข้าวอะไร คือถ้าแบบเป็นเนื้อตรงเนี้ยมันจะอร่อยสุด อะไรประมาณนี้เปล่า?
อืม ใช่เลยครับ อืม ถูกต้องครับ ซึ่งเทคนิคในการเลือกผักดีกว่านะ ต่อมาก็คือจะเป็นเทคนิคในการเลือกผัก เออ ถ้าเป็นผักเนี่ย โอ้โฮ เรียกได้ว่ามันเหมือนกับเรา เราดูคู่ชีวิตเลยนะครับ คือ คือผักเนาะ
อ๋อ อา ได้เลย ทำไมอะ? มันเหมือน คู่ชีวิตยังไง? <chuckles>
อย่าง อย่าง อย่างบางอย่างอะ เราดูว่าแบบ โอ้โฮ สีสดใสจังเลย แบบ โอ้โฮ สีสด แต่พอเอาไปกินจริง ๆ อะ มันกลับใช้ไม่ได้ เพราะว่ามันผ่านแบบ ผ สารพิษหรือมีแบบสิ่งเจือปนอะ แต่ถ้าผัก ใช่ครับ ถ้าผัก
อ๋อ จริงเปล่าเนี่ย? แล้วอย่างงี้เราดูยังไงอะ?
อ่า มันก็จะมีผักบางชนิดนะ ที่แบบว่าเราดูแล้วมันแบบ โอ้โฮ ตอนนี้แบบโดนถูกหนอนชอน แบบหนอนกินมาในแบบระยะหนึ่งแล้ว เราแบบ เออ ไม่น่าทานเลย แต่ผักนั้นน่ะ มัน มันเป็น โอ้โฮ ผักที่แบบผ่านกระบวนการแบบด้วยธรรมชาติจริง ๆ อะ ไม่ได้ผ่านสารเจือปน หรือว่าใช้ยาเพิ่ม เพิ่ม เอ่อ ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของผักอะครับ เออ
เออ อืม ๆ อ๋อ แบบนี้นี่เอง ก็คือต้องดูแบบว่าให้มันมีแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ? แมลงกัดหน่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยเหรอ? หรือว่า อือ อันไหนที่แบบมี มีแมลงกัด ก็คือแบบโอเคเลย
อา ถูกต้องครับ อา แต่อันนี้ก็จะแยกเป็นแต่ละผักไปนะครับ อย่างผักบุ้งเนาะ เราก็จะดูที่ก้านมัน ก้านมันจะต้องแบบ เรา เราอาจจะมีการเอามือเราอะไปแตะ ๆ สัมผัส บีบ ๆ หน่อย ถ้าเกิดว่าก้านมันแบบกรอบเป๊าะ อย่างเงี้ย เออ อันนั้นคือแบบ โอ้โฮ เพิ่งสด ๆ เลย แล้วสีอะมันจะต้อง
คะ อ๋อ อืม ๆ อ้าว แล้วเราไม่กลัวว่าจะเป็นการทำลาย แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ สินค้าเหรอ?
ไม่ครับ ไม่ ๆ เลย คือโดยปกติมันเป็น มันเป็นสกิลของแบบ เอ่อ คนเดินตลาดอะ เขารู้กันอยู่แล้ว คือเขาก็ทำโดยปกติครับ คือ คือเราก็มีการบีบต่อหน้าแม่ค้าเลยนะ เขาก็ไม่ได้มีการแบบตำหนิหรืออะไร ทักท้วงอะไรนะครับ

อ๋อ เออ อันนี้จะเป็นตลาดที่เราไปเป็นประจำอะครับ เป็นตลาดแถวบ้านที่เราไปอาจจะทุกวัน หรือทุกครั้งที่ได้มีการออกไปหาของสด หรือวัตถุดิบมาเตรียมไว้ ท เพื่อทำอาหารนะครับ อืม แล้ว แล้วผมว่าช่วงเวลาที่ ที่มันเป็นช่วงเช้าเนี่ย ที่แดดยังไม่ออกแบบ หก โมงกว่า ๆ เนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่ของสดอะมันยังเย็นอยู่อะ แล้วมันยังแบบไม่ได้ ไม่ได้มีโอกาสที่จะโดนแดด เออ ใช่ครับ มันอาจจะแบบ เออ ทำให้ของมัน มันมีลักษณะที่แบบยังสดอยู่อะ ใช่ครับ แล้วมัน <tsk> มันก็ยังมี
อืม อือ ๆ ไม่ ไม่ได้โดนแดด อะไรเงี้ย อา เหมือนแบบคำ เหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบเพิ่งขึ้นมาจากน้ำ แล้วก็คือแบบว่าเอามาขายให้เราเลย อะไรประมาณนี้เปล่า?
อา ถูกต้องครับ เพิ่งผ่านมาจาก เอ่อ โรง โรง เอ่อ โรงชำแหละ หรือแบบเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลย หรือเพิ่งเด็ดมาจากต้นเลย อย่างเงี้ยครับ เออ
อ๋อ <laughs> อา ๆ อ๋อ ถ้าเผื่อสำหรับผักอะเนาะก็ต้อง คือเพิ่งแบบ เพิ่งเด็ดมาจากต้น อะไรอย่างงี้ สด ๆ เลย อา
ใช่ครับ โอ้โฮ คุณ แล้วด้วยความที่ ปันตลาดเช้าเนาะ มัน มัน มันมีเสน่ห์ในเรื่องของแบบกลิ่นของผักที่แบบเพิ่งเอามาลงกัน เสียงแบบแม่ค้าแบบเจี๊ยวจ๊าว ๆ คุยกันเนี่ยครับ เป็นเสียงแบบโหวกเหวกโวยวาย แต่ในที่นี้คือไม่ได้มีใครทะเลาะกัน
จริงเหรอ? ผัก ผักมีกลิ่นด้วยเหรอ กลิ่นผักอะนะ?
ใช่ครับ ผักเขาก็จะเป็นกลิ่นของ <tsk> เอ่อ ออกแนวเขียว ๆ ครับ แต่ละชนิดมันก็จะมีกลิ่นที่แตก
งั้นแสดงว่าไปเดินจนแบบแยกออกเลยว่าแบบมีกลิ่นอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ย
ถูกต้องครับเพื่อกิน โอ้โฮ ใน ในตลาดสดครับ
เออ อย่างอาหารแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เนื้อสัตว์อะ อย่างพวกหมู ไก่ อะไรอย่างเงี้ย อา โอเค อันนี้มันแบบมีอยู่แล้วเนาะ ยิ่งอาหารทะเลไม่ต้องพูดถึงมันน่าจะมีแบบว่ากลิ่นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เออ ๆ แต่พอแบบมา มันมาแบบกลิ่นผัก อย่างเงี้ย นี่ เออ มันแบบก็แปลก ๆ ดี แสดงว่าแบบเป็นคนจมูกดีมาก ๆ
อืม ครับ อา กลิ่นคาวของน้ำเค็ม เออ ครับ อา ใช่ครับ ก็คือมันจะเป็นกลิ่นของดินน่ะครับที่เพิ่งเด็ดออกมา แล้วก็จะเป็นกลิ่น เฉพาะตัวเนาะ คือเราก็เป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วอะครับ แล้วกิน ทานผักแบบทาน ทานได้เยอะ แล้วมันก็จะมีเสียงแบบมีดสับแบบเนื้อสัตว์อะตรงเขียง อย่างเงี้ยครับ โอ้โฮ แล้วมัน มันรู้สึกว่า "นี่แหละมันคือมีชีวิตชีวามากกว่าที่ ที่เราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ต" อย่างเงี้ยครับ เออ
อืม ยอด <chuckles> คือชอบ ชอบโดยปริยาย หรืออะไร เสี่ยงพวกนี้ใช่ไหม?
ใช่นะครับก็คือ โอ้โฮ ประสบการณ์ตรงเลย ตอนนั้นเหมือน เหมือนเราก็เริ่มที่จะทำอาหารใหม่ ๆ เนาะ ทำอาหารแรก ๆ ดีกว่าไม่ใช่ทำอาหารใหม่ ๆ ทำอาหารตอนแบบช่วงแรก ๆ ก็เคยไป มีโอกาส
อืม อืม ๆ อะไรเป็นแรงบันดาลใจอะ ถามนิดหนึ่ง อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าให้เราชอบแบบทำอาหาร?
เอา การเอาชีวิตรอดครับ คือ คือเหมือนกับ คือ เราต้อง ต้องหากินนะแต่ละ วัน น่ะ แล้ว แล้วแบบถ้าเรา ถ้าเราไม่ทำอาหารกินเอง เราก็ เราคือ คือมันเป็นปัจจัย 4 ของ ของ ของมนุษย์เราอยู่แล้วเนาะ เอ่อ ก็คือเราก็ทำเพื่อว่า เอ่อ เอา เพื่อเอาชีวิตรอดอะ กินเพื่ออยู่ ไรเงี้ยครับ เออ แล้วมันก็ค่อย ๆ สะสมมาเป็น เอ่อ ทักษะแล้วกันในการที่จะ เรา เราไปเลือกวัตถุดิบสด ๆ หรือไปเดินตลาด อย่างเงี้ยครับ เออ
อ๋อ อา ๆ พอ พอเข้าใจได้ อา อืม อืม